Ekran bağımlılığıyla baş etmek için ne yapıyorsun?
Yani, bu benim, eee, problemlerimden birisi açıkçası, ekran bağımlılığı. Eee, gün içerisinde çok fazla sosyal medyada vakit geçiriyorum. Eee, bunu, eee, fark edip, ne yani, telefonu bir kenara koyup başka bir işle uğraşmaya çalışıyorum genel olarak.
Hı hı. Anladım. Peki mesela, dedin ya, sosyal, eee, şey, "Sosyal medyada çok fazla vakit geçiriyorum." Eee, mesela, nelerde vakit geçiriyorsun? Neler senin ilgini çekiyor? Neler seni bu kadar hayattan koparıp da ekranda çok uzun süre vakit geçirmene neden oluyor?
Hı hı. I hı. Ya, evden çalışıyorum. Evden çalıştığım için de, eee, işlerimi hallettikten sonra boş vaktim çok fazla oluyor, eee, ama bilgisayar başından da çok ayrılmak istemiyorum. Eee, bu zamanlarda da, hani, bilgisayarın başında bir beklerken sürekli Instagram'da, Twitter'da vakit geçiriyorum. Eee, Instagram da inanılmaz bir çukur benim için. Girdiğim zaman, eee, saatlerce reels kaydırabiliyorum.
E, güzel. Tamam. Hı hı. Evet, anladım. Genelde
E en son ekran kaydımı kontrol ettiğimde 2,5 saat görünüyordu, sadece Instagram.
A! Anladım. Eee, gerçekten ciddi anlamda ekran kullandığını görüyorum. Mesela, "Reels'ların içerisinde kayboluyorum." dedin ya. Mesela daha çok hangi reels'lar senin dikkatini çekiyor? Yani, böyle, yemek reels'ları mı yoksa sporla alakalılar mı? Hani, ne seni daha çok, böyle, içinde kaybettiriyor? Ya da komik videolar falan mı?
Evet. Hı hı. I hı. Ya, zaten, eee, arkadaş gruplarının gönderdiği videolar maalesef, eee, bir çukur benim için. Onların gönderdiği
A! Sen ondan da muzdaripsin. Yani, çok fazla gönde Evet. Peki. O videolarda mesela içerikler ne oluyor genel genelde?
Evet, onların gönderdiği videolar. Ç çok farklı arkadaş gruplarım var. Eee, bazıları sadece futbol, ııı, videosu gönderiyor. Bazıları komik videolar gönderiyor. Eee, kız arkadaşım genelde, eee, ilişkilere dair videolar gönderiyor. Bana oradan, eee, gizlice laf sokuyor.
Hımm. Hı hı. Hı hı, anladım, biraz mesaj veriyor galiba. Eee, peki, o zaman, şimdi, bu içeriklere baktığımız zaman, şimdi, arkadaşlarından gelenler, hani, sevdiğin insanlardan gelenler bu şekilde. Peki, mesela, sen sadece onları mı izliyorsun yoksa mes ekranda, eee, sosyal medya üzerinden, böyle, bir öğret yani, bir şeyleri öğrenme, bir spor, bir hobi edinme, bunun gibi bir, iii, zaman harcaman da zam zaman harcama durumunda söz konusu mu?
Evet. Hı hı. Hıh. Söz konusu, yani, benim aslında, ımm, bağımlılık diyebilirim. Bunu, ııı, uyumadan önce kesinlikle video açarım. Yani, o videonun başında uyuyacak olsam da, çok uykum olsa da 1'nci dakikasında uyuyacak olduğumu bilsem bile, eee, o videoyu açarım ya da yemek yerken video izlemeden yemek yiyemiyorum. Bu bağımlılığımın bir parçası sayılabilir.
Hımm. Anladım. E, peki, mesela, bunların farkındasın, eee, mesela, uykudan önce açtığın video senin yine de, eee, verimli uyumana, sağ verimli uyuyabilmeni sağlıyor mu yoksa genelde uykunu kaçırıyor mu?
Hı hı. Aslında uykumu kaçırmıyor. Eee, yani, o videoyu açtığımda daha rahat uyuyabiliyorum. Arkada bir ses olsun istiyorum. Eee, mesela, ışık çok rahatsız ederken, eee, ses beni çok, eee, rahatlatıyor. O yüzden arkadan bir ses açıp, eee, yani, sal mesela, bir spor videosu açıyorum. Bir iz izlediğim maçın yorumlarını açıyorum. Eee, onu dinlerken uyuya kalmayı çok seviyorum.
Hımm. Hı hı. A, anladım. Aslında videoyu seyretmiyorsun o esnada. Sadece ses olarak hani dinliyorsun? Pek
Evet. Evet. Uyuduğum zamanlar öyle.
Peki, anladım. E, gün içerisinde yemek yerken de mesela, iii, video izlemeyi seviyorum dedin. Orada da mesela video izley mi sev izlemeyi mi seviyorsun yoksa ses olarak mı sadece sana eşlik ediyor?
Hı hı. Yok, orada video izlemeyi seviyorum. Eee, yani, mesela kız arkadaşımla yiyorsam yemeği, ikimize uygun bir video seçiyorum. Daha, eee, ikimize hitap edeb işte, hitap edebilecek bir şey izlemeyi tercih ediyorum. Ama yalnızsam ya böyle gündeme dair, siyasete dair bir şeyler izliyorum. Eee, mesela günlük rutinimin bir parçası her sabah Fatih Altaylı videosu izlerdim. Eee, ya da o yoksa eğer, onu izlediysem zaten spor videosu izliyorum.
Hı hı. Hıı. Anladım. Anladım, e, peki, şimdi şey de söyledin, kız arkadaşınla birlikteyken, hani, yemek yerken video açıp video izlediğinizi söyledin. E, bu durumda, eee, iletişim şekliniz video mu? Hani, sohbet, ııı, muhabbet gün içerisinde nasıl geçtiğiyle ilgili olan, eee, çeşitli o etkileşimleri nasıl sağlıyorsunuz videoyu izlerken?
Hı hı. Evet. Ya, yemek yerken ikimiz de konuşmayı çok sevmiyoruz çünkü, eee, ikimiz de yemek yemeyi çok seviyoruz. Eee, yemek yerken, böyle, yemeğe odaklanıp videomuzu izliyoruz. Yemek bittiği an o videonun yarım kalmış olup olmaması çok önemli değil. Videoyu kapatıp normal günlük konuşmamıza devam edebiliyoruz. Yani, ııı, o bağımlılık noktasında yan yanayken, eee, bunu biraz aşabiliyoruz. Yani, ekran bağımlılığını aşma noktasında kız arkadaşımın bana faydası çok oluyor. Çünkü onunla bir şekilde iletişim kurmam gerekiyor.
A, çok güzel. Hıı. Ay, güzel, şimdi güzel bir noktaya değindin. Şimdi ekran bağımlılığıyla baş etmene geri dönersek. Kız arkadaşınla bir kere aynı özellikleri, aynı şeyleri seviyor olmanız güzel. Yani, mesela sen videoyu çok seviyor olsaydın, yemekte video seyretmek istiyor olsaydın ve kız arkadaşın bunu istemiyor olsaydı büyük ihtimal bir anlaşmazlık çıkacaktı ama siz aynı noktada buluşmuşsunuz. İkiniz de yemeği çok seviyorsunuz. Yemeğe odaklanıyorsunuz. Video bir yandan dönüyor. E, peki mesela ekran bağımlılığıyla baş etmek için sen sabah kalktığında yapmaya çalıştığın bir şeyler var mı? Hani, ekran bağımlılığı dışında kendine bir hobi, mesela dışarıda vakit geçirme, yürüyüş. Hani, bu tarz bir, iii, aktiviten var mı? Ya da mesela ekran bağımlılığının önüne geçmek için bazı sosyal medya uygulamalarına kilit koyma, hani, belli saatlerde kullanma. Yani, bunun gibi bir, iii, baş etme yöntemin var mı senin de?
Evet. Hı hı. Evet, çok zor olurdu. Hı hı. Hı hı. Evet. Var. Iıı, şöyle, aslında, ııı, sabah ilk uyandığımda ben önceden sigara içerdim. Eee, sigara içmeyi ön önlemek için, sabah uyanır uyanmaz sigara içmeyi önlemek için artık telefona bakmaya başlamıştım. Telefona bakmaya başlayınca da bu sefer, eee, ekran bağımlılığım arttı. Artık ilk işim sabah kalktığım gibi telefona bakmadan sadece saate bakıyorum kaç olduğunu öğrenmek için. Eee, telefonu bir kenara koyup, iii, 2 tane köpeğim var onlarla vakit geçiriyorum.
Hı hı. Evet. A, çok güzel.
Ya, onları yürüyüşe çıkarıyorum. Eee, hani, e ilk 1-2 saat mümkün olduğunca, eee, ekrandan uzak durmaya çalışıyorum. Eee, ondan sonra döndüm, hani, köpeklerimle ilgilendim, gezdirdim, yürüyüşümü yaptım, yemeklerini yedirdim. Ondan sonra ekrana bakmaya başlıyorum.
Hı hı. Hıı, güzel. Bu mesela senin bir süre ekrandan uzak kalmanı sağlıyor. Üstelik hani, eee, zihninin en çok çalıştığı zamanda ve mesela dışarıya çıkarak yürüyüş yaptığında da zihnini en çok açabildiğin zamanda ekrandan uzak kalıyorsun. Peki, sonrasında? Hani, mesela sonra, eee, kahvaltı yaparken de hani, "Normalde yemek yerken bakıyorum." dedin. Kahvaltı yaparken de genelde sosyal medyaya bakar mısın?
Hı hı. Evet. Bakarım. Eee, şöyle benim kız arkadaşım öğretmen. Eee, o yüzden o, sabah kahvaltıdan sonra, eee, ve hatta ben kahvaltı yapmadan önce, eee, okula gitmiş oluyor. Kahvaltılarım maalesef genelde yalnız oluyor. E, bu süreçte yalnızken sıkılmamak için, eee, ekrana bakmak durumunda kalıyorum. Ama en azından kahvaltıyı hazırlarken ekrana bakma bakmamak için, eee, bir müzik açıyorum. Müzik dinleyerek kahvaltıyı hazırlıyorum. Hem, eee, modumu yükseltmeye çalışıyorum o müziklerle hem de ekrana bakmamaya çalışıyorum.
Hı hı. Hı hı. A! Güzel. Anladım. Peki, şeyi de merak ettim; ailenle bir araya geldiğinde nasıl oluyor? Kız arkadaşınla evet, normalde mesela bir şeyi birlikte yapacaksanız evet, ekrana bakıyorsunuz. Onun dışında ama sohbet muhabbet devam ediyor. Ailenle bir araya geldiğinde bunu nasıl yürütüyorsun? Ekrana çok sık bakıyor musun yoksa genelde onlara odaklanıp onlarla bir şeyler yapmayı mı tercih ediyorsun?
Evet. Bu, çok güzel bir soru aslında. Annemin en çok şikâyet ettiği nokta çünkü bu. Eee, ailem İstanbul'da ben, eee, Sofya'dayım. Sofya'dan İstanbul'a gittiğim zaman, eee, tabii ki onlarla bir iletişim kuruyorum ama bir yerden sonra bu bağımlılık, eee, olduğu için elimde telefon bir şeylerle uğraşırken annem de şey zannediyor; ben sürekli kız arkadaşımla konuşuyorum. Hani, "Zaten onun yanından geldin, eee, bırak artık onunla konuşmayı, bizimle ilgilen." diyor ama bilmiyor ki ben orada Instagram'da saçma sapan bir köpek videosu izliyorum.
Hı hı. Hıı. A, anladım. Peki, annene bu durumu açıklamıyor musun? Hani, "Ben şu anda Instagram'dayım." ya da ne bileyim annen öyle yorumlar yaptığı zaman telefonu kenara koyma ihtiyacı duyuyor musun hani?
Hı hı. Tabii ki. Yani, eee, söylüyorum aslında Instagram'daydım diye ama, eee, tabii ki belki ona inandırıcı gelmiyor olabilir. Eee, ondan sonra telefonu kenara koyup mümkün olduğunca onlarla iletişim kurmaya çalışıyorum. Zaten hem onlar beni özlemiş oluyor hem ben onları özlemiş oluyorum. Burada ekran aslında iletişimi kısıtlayan bir şey oluyor. Eee, onlarlayken mümkün olduğunca bu ekran bağımlılığını azaltmaya çalışıyorum.
Hı hı. Anladım. Aslında baktığında ekran bağımlılığın ailenle birlikteyken biraz kontrol kontrol edilebilir. Çünkü onlara olan sevgin, onlarla konuşma ihtiyacın biraz ekranı azaltmana neden oluyor diye anlıyorum. Eee, peki mesela işle ilgili olarak dedin ki, hani, mesela, "Günde gün içerisinde işimi tamamladıktan sonra sosyal medyaya bakıyorum." dedin. Eee, işini yaparken de baktığın zamanlar, daldığın zamanlar, toplantıların başını sonunu kaçırdığın zamanlar ya da içerikte dinlerken mesela sosyal medyaya dalıp da biri sana soru sorduğunda, böyle, eee, "İii, pardon, duyamadım soruyu?" gibi cevaplar verdiğin zamanlar da oldu mu?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Yani, ya aslında toplantılara katıldığımız zaman, eee, odaklanmamız gerekiyor. O yüzden telefonu bir kenara koyuyorum. Eee, çünkü ka kamera açmak zorunlu toplantılarımızda. Eee, ben de takım eee, yani, bir yöneticiyim çalıştığım yerde. O yüzden bir yöneticinin toplantıda telefonla oynaması açıkçası çok hoş karşılanmaz. Eee, çalışanlara da bunu kötü örnek olarak göstermek istemem. Eee, o yüzden sadece ten ben telefon kullandığım zaman toplantılarda bilirler ki işle alakalı bir şey kontrol ediyorumdur. O yüzden toplantılara girdiğim zaman, eee, sosyal medyayı bırakıyorum.
Hı. Eee, evet. Güzel. Evet, evet. Hı hı. Hı hı. Anladım. Güzel. Mesela, bu da mesela kamera açıyor olmanız ve sorumluluk sahibi bir insan olman senin aslında ekran bağımlılığını yine yönetebildiğini gösteriyor. O esnada ekrana bakma ihtiyacı duymuyorsun. Yani, sosyal medyada vakit geçirme ihtiyacı duymuyorsun. Eee, peki bunun dışında mesela hiç şey dedin mi, "Ya, ben bugün telefonumu yanıma almayacağım, tamamen ekrandan uzak, dışarıda bir yürüyüş yapacağım." ya da, hani, böyle bir şey denedin mi? Telefonundan tamamen uzak kalabiliyor musun? Sen bunu yapabiliyor musun?
Hı hı. Evet. Hı hı. Yani, aslında biz her yaz arkadaşlarımızla kampa gidiyoruz ve kampa gittiğimiz alanda, eee, telefon çekmiyor. Sadece belli başlı yerlerde çekiyor. Eee
Hı hı. Bunu özellikle mi, hani, seçiyorsunuz böyle bir yer? Özellikle mi seçiyorsunuz yoksa tesadüf mü?
Özellikle seçmiyoruz. Tesadüf oldu ama 12 senedir, eee, her yaz, b eee, belki 1, belki birden fazla olacak şekilde aynı yere gidiyoruz kamp yapmaya. Eee, orada da sadece geceleri telefona bakıyoruz. Yani, geceleri, eee, ailemizi, kız arkadaşımızı, arkadaşlarımızla konuşmamız gereken bir şey varsa, eee, telefonu çeken noktaya gidip arıyoruz, konuşuyoruz ve telefonu da kaldırıyoruz. Yani, aslında bir 4-5 gün telefon, eee, görmeden yaşayabiliyormuşuz.
A, çok güzel. Hı hı. Anladım. Bir bir nevi telefon detoksu yapıyorsunuz, ekran detoksu yapıyorsunuz, birbirinizle vakit geçiriyorsunuz. Aslında telefonsuz düzenin nasıl ilerlediğini, doğayla baş başa kalmanın, doğada yapılan aktivitelerin önemine biraz, eee, ilgileniyorsunuz. O da güzel. Gerçekten, eee, bu sayede de ekran bağımlılığın yine bir noktada azalmış gibi görünüyor. E, peki, mesela, seni, eee, ekrandan uzak kalamam dediğin nokta ne? Mesela bir gün dese ki kız arkadaşın, "Artık yemek yerken şeye bakmayalım, telefona bakmayalım, video izlemeyelim." Bu seni zorlar mı? Ne hissedersin kız arkadaşın sana bu teklifle gelirse?
Evet. Hı hı. Aynen öyle. Hı hı. Yani, kız arkadaşımın, eee, istekleri benim için önemli. Eee, yani, onu kırmak istemem. Ekran bağımlılığı, yani, bir video izlemek kız arkadaşımla muhabbet etmekten daha önemli değil benim için. Tabii ki, eee, olumlu karşılarım. Ama, yani, ilk başlarda da biraz zorlanabilirim çünkü bu benim için yıllardır, eee, alışılageldik bir durum. Eee, video izlemeden yemek yemek biraz garip hissettirebilir.
Hı hı. Hımm, anladım. Peki o da güzel. Aslında baktığın zaman duygularını da bir nevi yönetebiliyorsun. Yani, kız arkadaşına olan sevgin, saygın aslında senin ekrandan uzaklaşmanı sağlıyor. Bu da ekrana kız arkadaşından daha az önem verdiğini gösteriyor ve hâliyle başta zorlanacak olsan da ki her bağımlılıkta ayrılırken bir zorlanma aşaması olabilir. Sonrasında yapabileceğini düşünüyorsun. Yani, baktığın zaman içten sen aslında o ekran bağımlılığı diye ifade ettiğin noktada gerçekten de ekranda vakit geçiriyorsun, zaman harcıyorsun ama gerekli hâller dışın içinde, hani, yapman gerektiğinde o ekranı rahatlıkla kenara koyabiliyorsun diyor anlıyorum. Ama orada rahatlıkla kelimesini biraz açalım istiyorum aslında. Rahatlıkla mı koyuyorsun yoksa toplantı esnasında, böyle, bir aklın telefona gidiyor mu ya da, işte, ailenle birlikteyken bir aklın telefona gitme durumu ya da kamp esnasında, "Ya, acaba şu maçın sonu ne oldu? Hani, şuna bir baksaydım ya da gündemde ne var baksaydım." gibi, böyle, sorular aklında dönmeye devam ediyor mu?
Hı hı. Peki. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, ı çok önemli bir durum değilse, mesela maç gibi bir şey, eee, çok önemli değil. Eğer bir derbi maçı yoksa çok da önemsemem, aklıma gelmez ama, eee, bu ekran bağımlılığı bir yerden sonra, eee, hani, dudak tiryakisi derler, ya, el tiryakiliği gibi bir şey bu aslında. Eee, mesela toplantıda elim telefona gider, eee, ekran kilidini açarım, geri kapatır, bırakırım. Çünkü o an onu yapmamam gerektiğini biliyorum ama bu bir alışkanlık. Hani, el oraya gidiyor. Sonra geri geliyor.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hımm, anladım. Peki, bu durum araç kullanırken de söz konusu mu? Araç kullanırken de telefonla çok ilgilenme durumun söz konusu oluyor mu?
Yok asla, yani, araç kullanırken, ııı, 1'incisi başkalarının hayatı, 2'ncisi kendi hayatım. Hani, kendi hayatımdan daha da önemli başkalarının hayatını riske atmamak. Eee, böyle şeyleri asla yapmam. Sadece, eee, müzik dinlerim yani. Onun dışında mesajlaşmam, telefona bakmam, ar gelen aramaları da sadece, ııı, hoparlörden yanıtlayıp, "Araba kullanıyorum, sonra konuşalım." deyip kapatırım.
Hı hı. A! Bunlar da çok güzel. Gerçekten çok güzel. Peki, böyle net olarak yaptığın bir şey var mı? Mesela Instagram'ı belli bir süre kilitlemek gibi.
Hı hı. Ya, bazen şeyi bile düşünüyorum; "Tuşlu telefona mı geçsem acaba?" diye bir süreliğine. Çünkü, ııı, telefonda, yani, bi bir süre Instagram'ı kaldırdım. Eee, bir süre Twitter'ı da kaldırdım. Ama, yani, bu sefer, ııı, şirket içi iletişim -mesela Facebook'tan kullanıyoruz biz Facebook Messenger, iii, aracılığıyla iletişime geçiyoruz. Bu sefer de Messenger'dan çıkıp Facebook'ta reels kaydırdığımı fark ettim. Yani, bir yolunu buluyorum o sosyal medyaya düşmenin. Eee, o yüzden onları kaldırmanın değil de kafadan kaldırmanın mantıklı olduğunu düşünüyorum.
<chuckles> Güzelmiş. Hı hı. Hıı. Evet. Hıı, anladım. Kesinlikle. Ama en azından şöyle bir durum var senin için; sen zorunlu hâller içerisinde bunu kesinlikle kullanmıyorsun. Yani, onu yönetebiliyor olman gerçekten çok güzel. Peki o zaman, paylaşımlar için çok teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir konuşma oldu benim için.
Hı hı. Ben, teşekkür ederim. Çok güzel sorular vardı. Çok güzel bir konuşmaydı. Görüşmek üzere.
Görüşürüz.